Ganun po, dun ako natutong tumawad talaga nun, na kasi hindi naman ako pumapayag na ano, na kailangan mababaan yung presyo, pero sana, eh, sa reasonable naman po na ano, eh, kikita pa naman sila po.
Oo yan. Mm. Lalo na yung may mga butal-butal, katulad ng, ah, one eighty eight oo hindi ano na lang 180, one eighty five na lang gano'n, oo. <laughs>
One fifty one, yun one fifty po, 'di Uh-huh, mahirap para po kasi mas madali yung pag-sukli, ganiyan. Sige po, kayo po ba?
Palitan na natin Mm. <clicks tongue> Ano, anong ah, 'eto sige sa sumunod na lang muna tayo na tanong. Paano mo inihahanda ang iyong sarili bago pumunta sa palengke? Sige.
Mhm. Mhm, ano po ba?